जी, जी, जी, मतलब किताबों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है जो है, साइड चिक को जो है इम्प्रेस करने में और मैंने काफ़ी सारे जो, एंटी लड़कियाँ भी जो हैं इससे पुल किए हैं। बता दूँ कि जो है अ, मतलब जो जैसे आपने बताया कि मैटर मोरिस्म मैंने भी पढ़ी थी और मेरे को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार किताब लगी, मैंने वो खाली एक वो एक लड़की को सेट करने के लिए पढ़ी। और मैं जो है, जी, जी उसको जो है मैं बाद में जी है सुपर पाया। फिर मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो है, एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, वो भी जो है फ्रेंच कॉफका का के बारे में लिखी हुई है, तो ये मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी क्योंकि इसमें जो है थोड़ा जो है पॉलिटिक्स के लेके जो है सिस्टम और कानून के बारे में बताया गया काफ़ी अच्छी तरीके से। ये भी बताया गया है कि अगर आप जो है, अच्छे फेयर तरीके से जो है ट्रायल में र मतलब करेंगे, तो आपका जो है इससे जो है ना बोह अपराध के लिए आप जो दन दंड भोगी होते हैं, उनको आप जरूर जो है सज़ा दे सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है इसमें आपको काफ़ी जो है सेल्फ डाउट भी और जो है, आत्म जो मतलब संदेह है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा बच सकता है और आप जो है इसमें क क काफ़ी गहराई के साथ जो है
अरे वाह! जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ, अच्छा? अरे वाह! जी, जी। हाँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ, हो जी। अच्छा। ओहो! जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और मैं आपकी बातों से बहुत सहमत हूँ। और मैंने ना ये एक अ, बहुत समय पहले मूवी देखी थी उसका नाम है मेट्रो इन दिनों और इसने जो है मेरा नज़रिया काफ़ी ज़्यादा बदला है, क्योंकि जब मैं छोटा था <chuckles> तो मुझे जो है, कही बार ऐसा लगता था कि जो है हमारा समाज बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। लेकिन अब जब मैं मेट्रो सिटी में आके रहता हूँ, तो मुझे लगता है ना कि यहाँ का जो जीवन है और यहाँ के जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं और यहाँ तक कि लोगों का माइंड जो है बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है और वो बस हमेशा एक-दूसरे को चीट करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए हमें जो है थोड़ा अपने देख के चलना चाहिए और आपने भी क्या ये मूवी देखी है क्या?
उ, जी। अच्छा। जी। अच्छा। जी। जी, जी, जी। सही बात है। जी। हाँ। हाँ। हाँ, सही बात। हुँ।

जी, जी, जी, मैं आपको बताना चहूँगा कि मैं भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ और मैं भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बोलते हैं ना बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा। मैं जो है उस किस्म का व्यक्ति हूँ। तो मैं जो काफ़ी सारे जो हैं अ, विदेश-विदेश के जो हैं मतलब जो महान जो अ, लेखक होते हैं उनकी जो है किताबें पढ़ता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताऊँ मैं ना दोस्तोयेव्स्की, फ्रांज काफ्का और जो काफ़ी सारे फ़ेमस-फ़ेमस जो हैं अ, मतलब जो है ओपोनेस्क ओपोनेस्कार और जो है कहानीकार को पढ़ता हूँ तो उसमें से मैं आपको बताना चहूँगा कि मैंने एक जो है उनकी बहुत फ़ेमस जो है किताब पढ़ी थी, अपराध और दंड अगर उसको अंग्रेज़ी में मैं बताऊँ तो वो है क्राइम एंड पनिशमेंट, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब दुःख भी अ, जो है इसमें मुझे महसूस हुआ था, मुझे काफ़ी जो है जिससे कुछ सीखने को भी मिला। मैं आपसे बोलना चहूँगा कि आप जो है ऐसे जो किताबें होते हैं इसमें आपको काफ़ी कुछ जो है दुःख-दर्द भी होता है पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, आप क्या करते हैं ऐसी किताबों को? कैसे इंस्प्री इन्सपिरेसन मिलती।
जी। अरे वाह! जी, जी, जी। हाँ, हाँ। अरे वाह! जी। हाँ। अरे बहुत बढ़िया! जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी बिल्कुल, सही कहा। जी, जी। हाँ। जी। हाँ। ओहो! जी, जी। सही कहा। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और मैं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। और मैंने भी ना फ्रांज काफ्का की एडमा अ, मेटामॉर्फोसिस पढ़ी है और उसमें अच्छे मुझे कुछ काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उससे मैंने सीखी है ना वो ये है कि जब तक इंसान ग्रोथ करता रहता है उसकी हर जगह इज़्ज़त होती है लेकिन जैसे ही वो जो है कुछ भी नहीं करता, वो एक तरह से नकारा हो जाता है और लोग जो है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये जो है मेरी उससे सबसे बड़ी सीख रही थी और मेरा मानना है कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। ताकि उसकी इज़्ज़त बनी रहे और उसको वैसा समाज से ना एक तरह से बहिष्कार नहीं किया जाए। और जहाँ तक बात मैं अपनी फ़ेवरेट बुक की करूँ ना, तो उसमें मुझे ये चीज़ सबसे अच्छे से लगी कि जब प्यार और ज़हर एक साथ मौजूद होता है ना जिसे हम आज के समाज में टॉक्सिक बिहेवियर भी कहते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा गलत होता है और अगर मैं सच बताऊँ तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हूँ और मेरा जो रिलेशनशिप है वो जो है बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन मैं जो है इतना टॉक्सिक हूँ, कि हर लड़की जो है मुझे छोड़ जाती है। बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ज़हरीले हो और तुम्हारे विचार बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और तुम्हें नहीं झेल सकती है हालाँकि वो बाद में वापस आ जाती है, लेकिन तब तक मैं दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाता हूँ, तो इस वज़ह से मैं उसे दोबारा नहीं अपनाता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या किसी किताब में कभी आपका ऐसे इस तरह से नज़रिया प्रभावित किया है क्या?
जी। जी, जी, जी। अच्छा। जी। जी। जी, जी, जी। अच्छा। जी, जी, जी। बिल्कुल। अच्छा। जी। हाँ। जी। जी। अच्छा। हाँ। अच्छा। अरे वाह! जी।